Eles ficaram contrariados mesmo? Com a sua decisão de Uau.
Bastante contrariados, bastante contrariados, todos. Mas porque meus outros irmãos já estavam na faculdade, a um deles já terminando, entendeu? Então para eles era ali "Ó, você é parte dessa família aqui, tem que fazer igual", entendeu? <laughs>
Hum. Uhum. <laughs> Hã. E eles trabalham juntos ou não? Seu pai com os seus irmãos?
Não, não, não. Cada um seguiu um caminho diferente na n nesse meio mas não juntos, não, não. É, da Engenharia. E eu fui fazer Comunicação Social, porque eu sabia que talvez não fosse, ah, em termos financeiros a melhor escolha, mas era o que me fazia feliz. Então eu não hesitei.
Ah, tá. Da engenharia, certo. Comunicação, ok. Aham. Ah tá. Então você não fez isso só para se rebelar, "Ah não vou fazer parte disso, pronto, porque vocês querem". Você fez de conscientemente, você queria fazer, né, comunicação?
De jeito nenhum. Ah sim, claro. Eu na verdade foi pro foi um problema, eu gostaria de querer fazer Engenharia, porque eu não ia ter que me indispor tanto, seria mais fácil, até. Mas eu não acho que eu faria bem, entendeu? E eu tive essa consciência de que então, eu acho que ali naquele momento eu me conheci de verdade. Mas eu acho que outros pontos da vida, a gente vai se conhecendo também, quando a gente encontra pessoas que têm a que têm a a a nossa tribo, né. Porque aí você vai escolhendo pessoas. É.
Tá. Olha. Aham. Que bacana. Uhum. Tá. Mesmo gosto, mesmo Tá.
Porque eu acho que va a gente tem a família ali que a gente cresce com es aquela família, com aquela estrutura, mas com os anos, com a vida, a gente vai escolhendo quem a gente quer trazer como nossa família também, né. Aq aquele aquele amigo que que é muito parecido com você, que gosta das mesmas coisas, gosta de ler o que você gosta. Exato, então aí você vai se conhecendo e fala: "Olha, é isso aqui que eu pertenço, eu não não pertenço àquilo", porque ali não não sou eu". Então acho que se esse processo de conhecimento ele leva muito tempo, acho até que nunca acaba, porque a gente também vai, né, crescendo, mudando.
Aham. É, certo. Aham. Ter a mesma afinidade. Ai. Olha que bacana. Uhum. Olha. Aham. Vai mudando, vai amadurecendo, é.
É, exatamente, vai amadurecendo. Então o se conhecer 100% eu acho que ninguém consegue essa essa proeza de se conhecer 100%, mas eu acho que a gente consegue chegar em um em um bom a a em um bom ponto aí de pelo menos saber: "Olha, eu já sei o que eu não gosto para minha vida, eu já sei o que me faz feliz", né, então já já é um b excelente caminho andado.
En Uhum. Aham. Já é meio caminho andado. E co e você e teve assim alguma, like virada de de chave quando você realmente, eh, decidiu que não que que ia contrariar a sua família, que ia seguir aquilo que você, né, você você tinha, assim assim, o seu a sua intuição falava, e si teve algum pro algum momento, assim, que você sabe reconhecer, "Olha foi por causa disso, foi depois disso", ou não, foi acontecendo gradativamente?
Uhum.